Oke, dan itu tunggu sampai airnya menyusut, gitu ya?
Mhm. Iya, lumaya iya iya. Jadi kalau udah mateng, pasti udah ada menyusut. Jadi kalau udah, berwarna oranye kan, berarti minyaknya tuh udah naik, ya. Mhm, udah mulai menyusut, mhm, gitu, mhm mhm.
Mmm. <tsk> Iya iya iya iya. Oke oke oke. Nah, eee, buat mungkin orang yang lagi merantau kayak kamu, gitu ya. Yang jauh dari rumah. Ada tips nggak sih, supaya, eee, apa ya, bahan-bahan yang bisa distok, mungkin. Atau mungkin cara-caranya supaya kita masih bisa merasakan makanan rumah, nih. Meskipun jauh, gitu?
Mhm mhm mhm mhm. Mhm. Heeh, eee, kalau distok, kalau misalkan bisa masak, eee, kalau di rumah punya kul kalau di tempat tinggalnya punya kulkas bisa masak, bisa minta dikirimin orang tua, kalau memang nggak bisa masak, lalu simpen di kulkas, mmm, simpen di freezer. Tapi kalau misalnya bisa masak sendiri ya, eee, masak sendiri aja dalam jumlah banyak, lalu simpen di freezer. Dibagi aja per porsi, jadi kalau kita mau makan, tinggal pana tinggal panasin. Karena masak ayam Woku itu, apalagi masakan daerah asal ya. Itu tuh, nggak nggak kayak bikin telur goreng, ya. Yang cuma, 2 sampai 5 menit, kelar, gitu. Itu kan butuh waktu, ada prosesnya, dan kayaknya untuk orang yang merantau, eee, nggak semua punya, waktu sebanyak itu, sih. Iya, mhm, hmm. Jadi memang harus, efisien aja, menggunakan waktunya.
Iya, sih. Mhm. Mhm. Alat-alatnya, ya? Oke. Iya iya iya iya. Eh Oke oke oke oke. Kalau bisa balik ke rumah sekarang, gitu. Makanan yang paling dikangenin tuh, apa?
Mhm. Mhm. Kalau sekarang masakan ma paling aku kangenin kayaknya, eee, kalau detik ini juga ya, mungkin aku akan bilang, "Ma Mah bikinin sayur bayam dong" kayaknya gitu deh. <laughs>
Mmm, detik ini? <chuckles> Itu juga, salah satu yang sering dibikin dibuat sama, mama ya?
Iya, bener bener iya, bener bener bener yang dibikin sama ibuku. Jadi kayaknya, itu kan paling simpel tapi, "Wah <tsk> masakan mak gue nih, enak banget, cuma sayur bayam doang." Iyalah beda banget sama i iya iya bener, dan tambah lagi kayaknya sayur bayam terenak di muka bumi ini, masakan ibu gue. <laughs> Iya, kayaknya ya, udah nggak subjektif lagi ya iya, bener.
Oke. Mhm. Beda tuh, pasti rasanya tuh ya? Dibanding restoran, ya? <laughs> <laughs> Bener nggak subjektif nih, emang. <chuckles> Eh, Iya iya iya. Tapi nggak papa lah, Itu kan cinta seorang anak, ya. Thank you loh, udah sharing-sharing seru deh, bisa ngobrol sama kamu nih.
Iya, bener. I i iya iya aduh aku senang juga bisa bagi, eee, resep, andalan aku dan ibuku. <laughs> Heeh.
Ayam Woku, ya? <laughs> Semoga aku bisa nyobain Ayam Woku ibu kamu kapan-kapan, ya.
Oh, iya. Bener banget. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sambil makan ayam Woku ya. Yo, pe iya, sampai jumpa.
Oke. Siap. Sampai jumpa lagi.